Babae nasa loob na ka na ano, babae nasa loob oo na katauhan, yun. Tapos bandang yun, eh, ganun na lang ganun na sila, ganun, hindi na nag hindi na nag hindi na sila nag-twist pa.
Oo, nagkapalit sila ng katauhan gano'n, mm. Mm, gano'n na. Mm. Kasi ngayon ano, hindi ako na hindi ako madalas makakanood ng mga bago na ma medyo romance o kaya yung mga drama na Korean novela, hmm, madalas kasi ngayon, yung mga Squid Game, yung mga pinanonood ko medyo ma-action, eh. <chuckles> Yung mga ganun oo, yung mga Squid Game, yung mga ganyan. Eh
Nagpalit. Brutal naman yun. <chuckles> Eh, 'di malamang, pinanood mo na yung 1 saka yung 2, season 2.
Mhm. Season 1 'tsaka season 2, natapo tapos
Pero yung season 2, ano, bitin, ah, 'di ba?
Parang bitin, oo, kaya sa June pa daw yung ano, eh, malapit na rin, ah? Next month na, 'di ba? Oo, ayun.
Oh ah, meron palang, ano, kasunod yun.
Mm, may kasunod yun may kasunod sa June daw maire-release, ngayong June na darating. Kaya, kaabang-abang din, ayan. Pero 'pag yung mga drama talaga, yung mga English movie ganun, minsan, yung ah, meron nga kaming pinanood ng misis ko yung, ano, eh, love story siya sa ano, sa ibang bansa, sa U.S. Ah, "It Ends With Us," parang gano'n?
Oh.
Ah, nasa libro libro din kasi, parang nauso siya na libro dati, parang ginawan ng movie adaptation, gano'n, parang isina-movie yung libro.
Hmm. Ah. Hindi ako masyadong ma-ano sa, ano, eh, sa English. Ano, ang pinanood ko lang sa English yung mga ano ba'to ya Harry Potter, ganyan. Oo, yang Harry Potter, tapos yung mga Hannah Montana, High High School Musical, mga ganon <giggles> mga ganun siya.
Ayun, maganda ganda ng ku kwento. Hmm. Hmm. Mm. Oo. Oo. <chuckles> Oo, mm. Oo, ako nga rin, eh, hindi nga hindi ko nga inaasahan, kasi hindi rin naman ako mahilig sa mga gano'n na love story na lalo na sa English. Bukod sa "50 First Date" na napanood ko kay <chuckles> kay ano na nga yun? Yung "50 First" kay ah, basta, sino na nga yun?
Yung parang pambata, oo. Mm.

Hoy, ang parang ang sarap ma-in love, ganun. Dati kung hindi ka makatulog, oo. Yung kilig kapag nakikita mo siya. Tapos, 'pag hindi mo naman siya kasama parang parang lahat kamukha niya, ganon. <chuckles> Oo, oo, ganyan. So, kaya kapag nakakanood ako ng Korean nobela, kinikilig ako. Bumabalik yung yung dating feelings ko no'n na dalaga ako, ganyan. Oo eh.
Mm. Sarap balikan, mm. Mm, totoo. Mm. Ayun. Mm. Kasi parang minsan, 'pag nanonood tayo ano yung 'pag nae-enjoy natin yung eksena parang nakangiti lang tayo buong ano, di ba, parang ano na 'yan, <laughs> oo. Ine-enjoy natin yung eksena nila nag nag nag-aano nag-aasaran yung di ba, ma maganda kasi sa Korean nobela yung medyo pakipot eh, di ba? Parang ah, 'pag halimbawa gusto nila yung isa't-isa pero parang, ang pakipot nila sa isa't-isa, yung ganon. Yung tipo, kaya 'pag biglang hinawakan yung kamay parang, ang ano na sa kanila <gasps> yung hmm, di ba? Yung mga ganong eksena, nakakatuwa eh.
Oo, yung parang tipong baliw para kang baliw, ganon. Oo. Oo, yung Oo. Oo, ang sensitive. <chuckles> Ganon, oo. We, yung parang tipong parang pahiya-hiya pa kunwari pero gusto naman, ganun. Oo.
Mm. Oo, tapos yung mga eksena na ano yung nag-aaway sila. Tas, dapat magkikita sila tapos parang, dahil ano hindi sila nagkita tapos bigla silang magkakatagpo ulit, yung mga ganun. Mm.
Oh, tapos tapos yung may eksena pa namin magseselos si ano si girl, 'yan, o kaya magseselos si boy, di ba? Dahil nga merong ex, tas merong ex, oh, di ba? Ang kulit. Oo, ang kulit.
Mhm. Oo, ano. Mm. Yung mga ganong eksena, di ba, parang nakikita mo, kung paano yung kung pano sila umasta. Parang nagagalit, naiinis, "O bakit nagseselos ka ba?" Tapos 'pag sinabing ganun eh, ah, "Hindi, hindi" gumaganun, nagde-deny pa, di ba? Pero parang yung eksena kasi na ang kulit lang nila tapos nakakatuwa. <laughs> Hmm.
Oo. Oo. Oo. Tapos, yung tipong matatawa ka talaga. Yung tin tawa ka ng tawa sa pinapanood mo, na mukha ka ng baliw dun sa pinapanood mo, di ba? Parang ang nakakawala din ng pagod, no? Nakakawala siya ng pagod yun nga, ah, yung nakakaramdam ka ng tuwa dun sa pinapanood mo, di ba? Kasi sa dami ba ng sa araw-araw ba naman na nai-stress tayo, 'no? Minsan kailangan man makaramdam ka naman ba ng ano, na kasiyahan. Kahit man lang sa simpleng sa simpleng panonood ng movie, oo, ng mga palabas, oo.
Mm. Oo. Mm, totoo 'yan. Mm. Mm. Mhm, totoo 'yan. Mm, kaya nga eh, di ba parang, kahit papano, di ba, parang habang nanonood tayo, nakakalimutan natin yung mga problema, nae-enjoy natin yung pinanonood natin, di ba? Nawawala yung mga stress-stress natin sa buhay, nababawasan, ayan. Mm.
Oo. Noon. Tama, oo.
Mm, sige uy, maraming salamat ano. Ang dami kong naano, sana may ano ma ma ma-search mo yung ano, "50 First Date", oo.
<chuckles> Fifty first date, sige i ite-take note ko nga yan, baka mamaya makalimutan ko eh. Kaya nagdala ka ng mapanood ko 'yan, fifty. 50 Hmm.
Mhm, Oo 'yan. Hmm, old school 'yan, pero sobrang ganda ng movie. <laughs>
Fifty, 50 ano yung fifty 50 niya? Ano, ah
Ah, 50 mismo as in five zero tapos, first.

Mm, minsan nga 'pag mga ganyang panahon na mainit parang gusto lang natin magkulong sa kwarto, tapos manood yung mga ganyan, di ba? Hmm, hmm.
Tama, oo manood na ng mga kung ano-anong movie 'no. Mm.
Ano ba yung mga huling napanood mo na, ah, mga palabas na ano, mga drama ba yan o mga love story? Yung mga ganyan.
Ay mahilig ako sa K-Drama. <chuckles> Oo, K-Drama, kasi mas mas feel ko yung K-Drama kaysa sa alam mo yun, yung 'pag Pinoy pag Pinoy na love story. Yan oo. Oo ganun.
Oh. Mm. Oo, yung mga drama sa'tin yan, oo. Mm, na.
Tsaka parang tsaka na-e-enjoy ko kapag K-Drama. Oo, lalo na kapag naka-dub siya ng Tagalog, oo.
Mm, mahilig ka ba yung ano? Hmm, mas madaling intindihin ano? <chuckles> Totoo, mhm. Yung mga drama na yan, mga series 'di ba, parang ganon, tapos, ah, ano naman yung nararamdaman mo 'pag nanonood ka nun, nag-e-enjoy ka ba, masaya ka, ganon o nadadala ka sa kwento minsan?
Oo oo tama, yon. Mm. Ay nadadala ako sa kwento yung may something na kapag im emotional na, naiiyak na rin ako. <laughs> Parang alam mo parang feeling ko baliw ako. Yung ganun. Na-fi-feel ko yung oo oo oo na-fi-feel mo yung ano, na-fif eel mo yung emotion tapos 'pag ma 'pag naman nakakakilig, ay kinikilig din ako ganyan. <laughs> Oo lalo na kapagka, 'di ba yung ano, ah, yung napanood ko na ano, na ah Hotel del Luna kung kung pamilyar ka dun, oo, Hotel del Luna, alam mo hindi talaga ako natulog tinapos ko talaga yung 16 na episode non, oo. Oo, oo, alam mo ba ilang beses ko pinanood yun hindi ko hindi ako nagsasawa. Parang apat 4 na beses kong pinanood yun.
Hmm, kasi pag pag malungkot yung eksena ano, malungkot ka din ano? Mm. Mm. Oo hote oo napanood ko yan Hotel de Luna. Oo. napanood ko rin yun. <laughs> Mm, kasi g ganda eksena dun. Yung parang kakaiba kasi yung ano niya, atake niya kasi parang nag-ano din, bantay siya ng hotel para sa mga multo. <laughs> 'Di ba?
Oo. Oo. Oo tsaka ano peyborit yun ang isa sa mga peyborit ko na Koreanovela. Oo yung Hotel del Luna as in talagang feel na feel ko yung ano nun eh, yung mga eksena dun na feeling ko nandun ako. Oo. <laughs> Ganun ganun yung ano ganun yung ganun yung feeling 'pag nanonood ako ng K-Drama ayun.
Hmm. Mm. Oo, o 'di ba? Mm. Mm. Oo. Uy ayos ano. Oh.
Ikaw ba ikaw ba mahilig ka rin ba sa K-Drama?